Heu, juste de nom. Qu'est-ce que ça parle de quoi?
Juste des noms. Ecoute, c'est en fait c'est sur une école de de de cuisine, c'est c'est c'est une école de cuisine de de jeunes chefs en fait, enfin, des chefs aspirants, on va dire, et c'est vraiment très bien fait puisque tu vois exactement leur parcours, heu, de de jeunes chefs et ça se passe dans une école donc, heu, bon, c'est un petit peu, c'est très léger, hein, c'est pas non plus, heu
D'accord. Ouais. <sniffs> D'accord. Non, mais c'est bien, c'est pas c'est pas c'est pas un réalité. C'est pas la télé ah d'accord, OK, une vraie série.
Heu, ah non, du tout du tout, non non, du tout, non non, c'est une série avec des vrais acteurs et c'est pas non, non, c'est c'est c'est c'est pas de la télé-réalité, non, tout à fait, non, non, il y a des des acteurs très connus d'ailleurs qui jouent dedans. Et voilà, donc tu vois j'aime bien regarder ça, je trouve que c'est bien filmé, les acteurs jouent vraiment bien et puis tu as toujours des petites histoires de, bon, d'ados souvent mais aussi d'adultes donc c'est
D'accord. OK. Ouais, d'accord, d'accord. Et ça, c'est ça te tu aimes bien la cuisine? C'est pour ça que tu as tu aimes bien regarder ça ou c'est vraiment parce que c'est c'est c'est sympa, c'est, heu
J'aime bien ça.

Ouais, bah, ça peut oui, oui, beh mais c
Mais je sais qu'elle a eu beaucoup de succès, hein, je sais qu'elle a eu beaucoup de succès, hein.
Ah bah Ah ouais, ouais parce que c'est c'est très, très, très, très bien fait et c'est c'est après ça dépend, mais c'est c'est très réaliste, en fait. Moi, c'est ça qui me faisait rire, aussi.
Mmh. Mmh, d'accord. Par contre, tu vois, u une série américaine que j'ai adorée, c'est This Is Us, je sais pas si tu as vu.
Et hem Mmh. V heu, je crois. C'est le truc des familles, là?
Exactement. Han Mais
Ouais, j'avais commencé à regarder, je j'avais bien aimé, mais ça m'avait un p c'est un petit peu trop redondant, tu vois, pour moi.